Ja, okay.
<laughs>
Ja ja, dann ich glaube, dann v vielleicht einfach, äh, mit dir in Frieden kommen. Ne, das ist 'n Thema in dir. Also, ich meine glaube, du hast es jetzt also, ich nehme das jetzt so wahr, dass du das für di wirklich sauber also, manchmal kann man sich ja was einreden, aber das nehme ich jetzt bei dir gar nicht wahr. Ich glaube, dass du da sehr klar abgeklopft hast, ähm, wie das ankommt. Und wenn sich dein jüngerer Sohn gesehen fühlt, vielleicht hast du zu ihm 'nen besseren Draht. Also das ist ja meistens hat man Eltern wollen hier, dass sie also, na ja, das heißt allgemeine, ne? Ne, die versuchen das immer, aber, äh, trotzdem hat man irgendwie 'ne unterschiedliche Verbindung meistens, ne? Ähm.
Ja, genau. Ja. Ja, ja, ja, ja, die ist die ist unterschiedlich, ganz klar. Aber die ist zu beiden s äh, super.